Слушай, э, ты знаешь, отследила у себя такую, а, новую фишечку. Я, оказывается, могу поддаваться импульсивным покупкам. Но я это заметила лишь только после переезда в США, а, когда я, <exhales> э, захожу в такой магазин скидочный, называется TJ Maxx в котором можно найти куча всего того, что раньше мне было, может быть, даже недоступно, потому что очень часто там можно найти какие-то бренды по скидочным ценам. И вот у меня бывает так, что особенно вот кремики разные. Мне очень нравится, знаешь, прямо а, там можно купить крем, который 100 долларов стоит или 150, там можно купить его за 30, и ты понимаешь, что даже в онлайне ты не купишь его по такой скидочной цене. И ты знаешь, да, я иногда захожу, мне нужно что-то там, допустим, я думаю, мне нужно обновить там на работу какой-то свитерок. Ну, я думаю, сейчас куплю какой-то свитерок за 30 долларов себе там
Ясно. Понимаю тебя.
тоже брендовый, и уйду. Но нет же! Если я зашла в ряд там, где продаются кремики- всё. Мне нужны все сыворотки, мне нужна и то, и се, а смотри, вот какой бренд, а смотри, какой кремик, а там такие ингредиенты, я хотела давно попробовать, да, ПДРН, п в а, шт вот ты, а давай я еще это. И вот ты знаешь, ам, настолько, м, я уже, знаешь кш на, стала себя ловить на мысли, что я нагребаю в корзину, и потом, подходя к кассе, я стараюсь как-то пересматривать вообще, прогуглить, может быть, бренд, и вы выкладываю половину. Но на кассе меня ждут вкусняшки, они же выкладывают этот дубайский шоколад, бельгийские ракушки. Конечно же, там я еще накладываю. Вот слушай, надо что-то с этим делать, наверное. Есть какие-то тактики, как это можно уменьшить? Потому что то, что я потом вижу на кредитной карточке, мне не очень радует.
М. Понимаю. <smacks lips> Знаешь, я тебя очень понимаю. Вот. И твои переживания совершенно как бы оправданы в том смысле, что ты говоришь, что вот ты переехала из одной страны в другую. И вот эта проблема началась у тебя именно здесь, когда ты переехала, потому что ассортимент прямо колоссальный, а выбора больше и плюс ещё эти прямо скидочки, которые ну вот просто манят.
Да, ты знаешь, я помню, что в моей стране, а, чтобы вот что-то, какие-то американские бренды, это надо было заказывать как-то через посредников, через какие-то там доставки, эти посылки морем плыли и по другим ценам. А здесь вот иногда откопаешь еще какую-то брендовую вещь, к э, какую-то обувь можешь откопать. И очень часто выходишь с тем, что ну не планировал, но поскольку такая классная цена
Да.
ну невозможно еще остояться. Я еще хочу ц ть тебе по поделиться, если можно. Я себе еще и купила недавно такое кожаное платье на пуговицах впереди, э, такого вот стиля как, э, Мэрилин Монро, оно стоило 120 долларов или 140, я его купила за 30, знаешь. Я даже не знаю, куда я сейчас его буду носить.
Вау, да.
Но! Сам факт, что, вот, э, красивое платье. <chuckles>
<chuckles>
<inhales> И такое оно интересное. И вот, ты знаешь, э, вот, невозможно просто удержаться.
Понимаю, прямо понимаю понимаю. И раз ты с этим пришла, значит, тебя это сильно беспокоит. Значит, ты значит ть тебя действительно мало того, что с одной стороны, вот прямо приятные покупки, которые тебя радуют. Я просто слышу, как ты о них рассказываешь про крема, про цены на эти крема и на п это прекрасное платье в стиле, эм, Мэрилин Монро. И прямо, я прям вижу эту красивую картинку. С одной стороны, это красиво, это настроение, но с другой стороны, я вижу, что тебя это ещё и расстраивает. То, что это, конечно же, перелимит, может быть, э, средств к на которых ты р ты рассчитывала.
Да, ты знаешь, и, э, действительно, так и есть. Я как героиня фильма "Унесенные ветром" говорю: "Я подумаю об этом завтра".
<laughs>
И завтра я начинаю опять смотреть, а, и думаю, вот это платье, слушай, оно такое классное. Вот у меня есть платье, а, Ralph Lauren которое я т может быть, 1 раз одевала, а причина в том, что оно вот в такие вот огурцы, да, вот, э, которые присущи этому бренду. Э, и, а, очень тяжело сочетать его с чем-то, то есть я не могу найти какой-то нейтральный бежевый пиджак под него. Ну, в общем, у меня есть вещи, которые вот они просто вот мне нравятся, но они мне как-то, знаешь, в гардероб не вошли вот, э, потому что их надо дополнять какими-то еще И в то же время, знаешь, я ся чем успокаиваю, что к ну вот, побаловать себя к за недорого
Ясно.
тоже нужно, но это "недорого" потом вылазит в какие-то, а, ну, такие значимые суммы. Да.
Большую сумму. Да. Согласна с тобой, поэтому хотела бы, а, у, сначала спросить у тебя вопрос. Скажи, у тебя эта проблема именно к а, а, в магазин, в который ты вот непосредственно физически приходишь или такая же проблема, когда ты онлайн тоже делаешь какие-то покупки?
Ты знаешь, как-то онлайн у меня больше, наверное, а, взвешенный подход, потому что, знаешь, я, наверно, сразу вижу вот цифру, которую я кладу в корзину, да, и, а, наверное, она у меня психологически как бы сдерживает, и я могу там тогда А, плюс в онлайне я еще пользуюсь, есть такой сервис Rakuten называется.
М, да.
Э, и у который дает кэшбэки, и, м, знаешь, есть вещи, которые как-то компенсируют мне. Вот я з недавно за кэшбэк купила целые духи у Victoria's Secret, да, вот потому что мне пришел чек на кэшбэк. И то есть как-то у меня, знаешь, нету такого эмоци такой вот распущенности, а, в онлайне. А в основном она, когда, а, вот я прихожу в TJ Maxx, когда я вот эту коробочку к с кремом держу в руках, или когда, а, вот это платьишко, которое я померила уже, да, и вот я смотрю, что, ну, слушай, ну, я бы никогда его не купила за 120 э, долларов, но мне жалко было бы, да? А так вот, ну, в 4 раза дешевле.
Отлично, да. Понимаю, понимаю.
Понимаешь, я не могу удержаться, и я потом думаю: "А что, если это платье ещё, вот у меня есть там, а, такие крокодиловые, а, в, э, бордовые туфли на шпильках". Я вообще не понимаю, куда их носить, конечно. Э, но это же секси. <chuckles> Вот и, а ты знаешь вот нево ну, просто невозможно держаться. Я теперь придумываю себе какие-то мероприятия, куда я могу пойти вот так.
<laughs> Поняла тебя. И, а, смотри, я так, э, вижу, что у тебя очень чётко с покупками онлайн. И когда ты заходишь в магазин, вот это вот буйство красок, у тебя сразу же фантазия прям та что, ты представляешь, э, куда ты и когда ты можешь одеть. И вот эти прекрасные цены, и так тактильно вот это вот, ну, всё-таки ощущение, оно к да, от ткани, оно совершенно по-другому в э, знаешь, вот, ты, а, этот ф воспринимаешь эту вещь, я всё прекрасно понимаю. Скажи, пожалуйста, а вот если, а, вот такой вариант, как первый вариант, что сначала сделать, например, себе, ну, вот, м, открыть шкаф и вот просмотреть. Наверняка у тебя красивый большой гардероб, в котором много вещей, и наверняка ты видишь, скока вещей ты там одела 1 раз или, может быть, какие-то и не одела, и это немножечко расстраивает, потому что ты понимаешь, скока денег уходит на эти покупки. Сделать небольшую ревизию, и по этой ревизии уже сделать, а, список того необходимого, что тебе нужно приобрести. Может быть, а, это сможет немножко тебя останавливать, когда ты будешь заходить в магазин и вот делаешь делать покупки?
Да. Да. От тканей, да. Мгм. Ты знаешь, я четко понимаю, в то в том-то и дело, что я четко понимаю, что мне бы, вот, нужно было бы купить какие-то вещи более практичные, но я не могу устоять перед какой-то экстравагантной вещью, которая вот я себя уже в ней представляю и думаю, вот куда же мне пойти? А к пойти-то особо, ну, у нас городок такой небольшой, а, и, да, у нас есть мероприятия, но всё равно, э, вот эта вещь должна была быть для большого города больше, потому что я с большого города.
Так? Понятно.
И вот, видимо, это какие-то, я, вот, думаю, может, это уже какая-то ностальгия за прошлой жизнью, я не знаю.
Понимаю, как бы тебе всё равно как бы не останавли нь этот вариант как бы не очень подходит и всё равно, как бы, а, всегда находишь варианты. А, ну ну думаешь что, э, эта вещь может пригодиться. А как насчёт того, чтобы, например, а, э, ты, вот, ходишь в магазин обычно с карточкой кредитной?
Да.
Да. А если, например, уже зная заранее, ты идёшь, а, с наличными, а не с карточкой, и у тебя определённая сумма денег. И ты знаешь, как бы тебе сегодня бы не хотелось это купить, но у тебя будет определённый лимит финансов, за который ты не можешь выйти. Скажи, пожалуйста, могло бы тебе это помочь именно в данный момент решить эту проблему?
Слушай, ты знаешь, наверное, эта идея, я думаю, что можно заранее, наверное, снять себе вот с началом нового месяца какую-то сумму кэша, а, и с ней ходить, и я буду знать, что у меня в кошельке кэш только для TJ Maxx, и тогда я буду вот так вот просматривать с грустностью, да, вот, с грустным выражением лица, и буду думать, вот, надо ли мне, там, 20 кремик какой-нибудь, да, или платьишко 10? Наверное, хороший совет. Спасибо тебе.
Да. Верно. <chuckles> Я думаю, что этот вариант п сможет тебя, мне каза мне каж мне грустно слышать, что это гу э, с грустными глазами, но я надеюсь, когда ты открываешь, например, с э, свой шкаф с кремами, ты видишь, что 20 ты, наверняка, не успеваешь всех использовать, чтобы у тебя не было такого грустного настроения, а, наоборот, открывая, ты знаешь, что у тебя всё есть, и всё-таки хотя бы 1 из моих советов смог бы тебе помочь справиться с этой проблемой. Вот, и я думаю, у тебя это получится прекрасно.
Да, спасибо. Да, буду стараться. Спасибо тебе за советы. Было очень приятно.
Всегда рада помочь, всегда обращайся. С любым вопросом, с любым советом. Всегда буду п а, б буду рада помочь тебе. Пока.